อืม อ๋อ คุณยายกับคุณพ่อทำ แล้วปกติเน้นอาหารแบบไหนเป็นพิเศษคะ อาหาร อ่า ภาคไหนเป็นพิเศษไหมเอ่ย หรือว่าทั่วไป?
ใช่ ค่ะ อาหารอีสานค่ะ เพราะแบบ อยู่ที่ภาคอีสาน ใช่
อ๋อ โอ้โฮ งี้ก็แสดงว่า อุ๊ย! จะ อยู่ภาคอีสาน แต่กินไม่เผ็ดเหรอคะ?
เรากินไม่เผ็ดค่ะ เพราะแบบ มันก็แบบกังวลต่อสุขภาพ ใช่ คนอื่นกินเผ็ด แต่ว่าเราก็ไม่เผ็ด ใช่ อือ ๆ
โอ้ อือ อือฮึ อ๋อ ปกติเนี่ยมีเพื่อนอยู่ทางอีสานเขาจะชอบทานแบบรสจัดกัน อา
ค่ะ ใช่ ๆ น นัว ๆ
อือฮึ โอเค ก็ อัน แล้วปกติเนี่ย นอกจากอาหารอีสานแล้วทำ ทำอาหาร อย่างอื่นบ้างไหมคะ?
ค่ะ อาหารเหนือค่ะ แบบน้ำพริกหนุ่มเป็นเมนูที่แบบง่าย แต่อร่อยยาก แล้วก็ เอาพริกไปจี่ค่ะ แล้วก็เอามาตำ ๆ ใช่ อืม ๆ
โอ้โฮ เก่งจัง อ๋อ อ๋อ ตัง คิดจะถามเลยว่า ปกติทำน้ำพริกทานไหมค่ะ? แล้วน้ำพริกกะปิอะคะ ทำ ทำได้ไหมเอ่ย?
ค่ะ อือ ๆ ไม่ ๆ ค่ะ เพราะว่าอันนี้ไม่แบบ ไม่กินกุ้งอะค่ะ ใช่ ใช่ แพ้ ใช่
หือ อ๋อ ไม่ ท ไม่ทาน อืม กุ้ง อ๋อ ค่ะ ๆ ก็ โอ้โฮ แสดงว่าเป็นคนที่ชอบทำอาหาร แล้วก็ แล้วก็ ช เน้นแบบว่าทางอีสานเป็นหลักเนาะ แต่ถึงจะไม่ ไม่ ถึงจะอีสาน แต่ก็ไม่เผ็ดมาก ก็โอเค อะ นะคะ เอ่อ เหมือนไข่ เหมือนกันเลย ไม่ชอบทานเผ็ดเหมือนกัน ก็ขอบคุณนะคะที่มาแชร์กัน ค่ะ ค่ะ
ค่ะ ค่ะ ใช่ ค่ะ อืม ใช่ ค่ะ ขอบคุณมาก ๆ เลยค่ะ แบบ ได้เมนูใหม่ ๆ เยอะมากค่ะ อือ
<laughs> ลองดูนะคะที่ทำ ที่ ที่บอกว่า ถ้าเคยทำให้ ให้ ให้ผู้ใหญ่ทานอะค่ะ ค่ะ ขอบคุณค่ะ ค่ะ สวัสดีค่ะ
ค่ะ ขอบคุณค่ะ ค่ะ